ค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม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
อ๋อ อากาศค่อนข้างดีครับ ไม่ร้อน ไม่หนาว
อืม ดีจัง ค่ะ ค่ะ ดีค่ะ เพราะว่าพอดีทางนี้อยู่ต่างประเทศ ร้อนมาก ๆ เลยค่ะ ตามประเทศไทยไปแล้ว
อืม โอ้ ประเทศไทย ประเทศไทยตอนนี้ไม่ร้อนแล้วครับ ตอนนี้กำลังอยู่หน้ามรสุม
ใช่ ตอนนี้ ใช่ ส ได้ยินอยู่ เอ่อ ฝนตกใช่ไหมคะ?
ใช่ครับผม
แต่มันก็เย็นกว่าเนาะ อืม แล้วอย่างงี้เวลาแบบคุณ อา ค่ะ ก็ตามมาเป็นมรสุม ใช่ อีกประมาณ สาม เดือนค่ะ ไม่เป็นไร ทนร้อนไป เออ วันนี้มี พอดีมีเรื่องมาปรึกษาค่ะ เพราะว่า เออ แบบพอดีตอนเนี้ย กำลังมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องแบบการเป็นตัวของตัวเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณพอมีแบบ คุณมีแบบว่า ความคิดเห็นยังไง เกี่ยวกับการที่แสดง เราแสดงตัวตนน่ะค่ะ ในชีวิตประจำวันอะ คุณคิดว่ายังไงบ้างคะ? อืม
ใช่ครับ เดี๋ยว ๆ ไม่เป็นไร เดี๋ยวทางนั้นเดี๋ยวก็ตามมาครับ ใช่ อืม ครับผม ครับ ครับผม ครับ อา ครับ การแสดงตัว การแสดงความเป็นตัวเองอะครับ คือ การใช้ชีวิตแบบที่เรารู้ว่า เราเป็นใคร
ค่ะ อา แน่นอน
อา และเราซื่อสัตย์กับตัวเอง บางคนน่ะครับแสดงออกผ่านสไตล์การแต่งตัว บางคนผ่านคำพูด ความคิด หรือวิธีการเลือกใช้ชีวิต เช่น กล้าพูดในสิ่งที่เชื่อ แม้ไม่ตรงกับคนอื่น อา บางคนเลือกทำสิ่งที่รัก แม้ไม่ใช่ทางที่ใครคาดหวัง อา ไม่พยายามทำตามกระแส เพื่อให้คนอื่นชอบ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ

ค่ะ คุณมีไหมคะ มีบ้างไหมที่ต้องซ่อน?
อา ก็ มันก็มีครับ มันก็มีครับ เพราะว่าบางทีเราก็ต้องซ่อนความเป็นตัวเองด้วยนะครับ เพราะว่าเราก็กลัวว่าความสัมพันธ์นะครับ มันจะ เปราะบางลง เพราะว่ากลัวคนอื่นนะครับ มองว่า เราเป็นคนอ่อนแอ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
อืม ค่ะ อืม เข้าใจค่ะ เข้าใจ อ๋อ ก๊อด มัน เขาเรียกว่ายังไง คือ คือซ่อนเพื่อให้ทุกคนมันมีความสุข ใช่ไหมคะ แบบว่าคือทุกฝ่ายมีความสุขอะ ถ้าสมมติว่าเขารู้ตัวตนของเราจริง ๆ เขาอาจจะรับไม่ได้ แล้วกลายเป็นทุกข์ไปอีกอะ เออ ใช่ ค่ะ
ถูกต้องครับผม ถูกต้องครับ ใช่ครับ เราอะ พอเราอาจจะไม่ได้คุยกันต่อ หรือว่า อะไรอย่างเงี้ย ครับผม อา หรือว่าเราอาจจะยังไม่ เราอาจจะไม่ได้คบกันต่อ อะไรครับ เพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่ในแต่ละบริบทของแต่ละคนด้วย เพราะ ร ว่าบางทีเรารู้ว่าคนนี้เขาไม่ชอบอย่างงี้ แต่เราเป็นอย่างงี้ บางทีเราก็ต้องซ่อนเอาไว้นะครับ เพราะว่าเราต้องปรับตัวเข้าหาเขา อา ครับ ครับ เพราะว่าความรู้สึกบาง ครับผม ยังไงครับ?
อา ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ อือ อือฮึ ค่ะ ค่ะ ค่ะ เข้าใจค่ะ เออ จริง ๆ เรามี เรามีเหตุการณ์อยู่นะที่ เอ่อ เป็นแบบ <tsk> ที่การซ่อนของเรา หรือว่าการที่กด แบบว่าอารมณ์ความเป็นตัวเองของเราไว้อะค่ะ มันก็ทำให้บางอย่างมันก็ ท ประสบความสำเร็จ แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีอะ มันก็มีนะ ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่แบบว่าต้องซ่อน เพราะว่าเป็นสิ่งที่คนอื่นรับไม่ได้ ไรอย่างเงี้ย มันก็พอมีอยู่บ้างอะค่ะ อือ คุณอยากจะ อยากจะลองฟังดูไหมคะ?
ครับผม ครับ ครับผม ครับ ครับ แล้วก็ อา ได้ครับผม เชิญเลยครับ
<chuckles> ค่ะ จริง ๆ คือ คือตอนที่ เอ่อ เราจะแต่งงาน ไรเงี้ยค่ะ แล้วก็คือ จริง ๆ เราเป็นคนกรุงเทพเนาะ เราก็ทำงานเป็นสาวออฟฟิศ ไรเงี้ย มันก็ไม่ได้แบบว่า โอ้โฮ รู้จักวิธีการเป็นแม่ศรีเรือน หรืออะไรงี้ ใช่ไหมคะ การที่เปลี่ยนตัวเองของเรา ก็คือแบบเราก็รู้จักเข้าหาคนอื่น แล้วก็ เอ่อ ที่แสดงความเป็นตัวตนของเรา ก็คือแบบใช้ความเป็นคนไทยของเราอะ เข้าไป เอ่อ แบบทำกับข้าว ไปช่วยคุณ พ คุณแม่สามี เอ่อ ทำความสะอาด ไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ครั้งแรกที่เราอะไปกินข้าวบ้านเขาอะ เราไปล้างจานบ้านเขา คือมันไม่มีใครเทสต์ หรือว่าไม่มีใคร เขาแค่มองเราอะว่า "ผู้หญิงคนนี้โอเคไหม" อะไรเงี้ยค่ะ เออ แล้วเราก็เข้าไป แล้วก็ไปทำกับข้าวให้เขากินวันนั้น ใช่ไหมคะ ครั้งแรกเลย แล้วก็เราก็ไปล้างจานค่ะ หลังจากกินเสร็จ แล้วเขาก็พูดกับสามีเรานะ เขาไม่ได้พูดกับเรานะ ตอนนั้นเป็นแฟนกันอยู่ เขาก็พูดว่า "เออ ผู้หญิงคนนี้ดีจังเลยนะ ไม่ต้องบอกเลยว่า ต้องให้มาแบบทำความสะอาด เขาก็รู้เลยว่าเขาต้องทำ" อย่างเงี้ย เออ แบบเนี่ย มันความคนไทยของเราอะ ที่กินข้าวเสร็จก็ต้องเอา ป จานไปล้าง เอาจานไปเก็บ ทำความสะอาดช่วยเขา อะไรเงี้ย มันกลายเป็นเขาเห็นตรงนี้ว่า "เออ คนนี้ดีจัง" อะไรอย่างเงี้ย ใช่ มันก็ เออ มันก็เป็นคาน การเป็นแสดงตัวเอง แต่ไม่ได้แบบ ไม่ได้ อวดขึ้นมาอะ ทำไปเอะ ทำไปเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมัน เขากลับ เขากลับเห็นตรงนั้น อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็ภูมิใจอยู่ค่ะ ค่ะ ได้ยิน
ครับผม ครับ อืม ครับผม ครับ ครับ อืม ครับผม ครับ อืม ครับผม ครับ ครับผม ครับ อืม ครับผม ครับ ครับ ครับผม ครับ อืม ครับผม ครับ อืม ครับผม ครับ ครับผม ครับ เพราะว่า อันนี้ก็ดีนะครับผม ผมว่าดีเลยนะครับผม แล้วก็
ค่ะ มีไหม? คุณมีไหมคะ ที่แบบรู้สึกว่า ภูมิใจจังเลยเป็นตัวเอง?

อืม เข้าใจเลยค่ะ เพราะว่าเราว่า เนี่ยสมมุติว่าอันนี้ไม่รู้ มันไม่แน่ใจว่า คุณมีครอบครัวหรือยังเนาะ? หรือว่ามีแฟนหรือยังคะ? มีแฟนแล้วเนาะ? อา เนี่ย เวลาคนอยู่ด้วยกัน ใช่ไหมคะ มันก็เริ่มจากคนที่แบบต่างคนต่างมา อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มาเจอกัน อะไรอย่างเงี้ย อืม อยู่แล้วอะที่มีไม่เข้าใจกัน หรือว่าไม่ได้ ไม่ได้มาเหมือนกันน่ะค่ะ แล้วก็สุดท้ายมันก็ต้องมาปรับจูนความเป็นตนเองว่า อันนี้เรารับได้ รับไม่ได้อยู่ดี ค่ะ อืม
อะ มีแล้วครับผม มีครับ ใช่ครับ ถูกต้องครับ ใช่ครับ แล้วก็ถ้า ใช่ครับ เพราะว่าคนเราจะคบกันนะครับ มันก็ต้องจูนหาจุดตรงกลางที่มันสมดุลนะครับผม จะไปเอนอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเต็มที่มันก็ไม่ใช่เรื่อง เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอนไปมาก ๆ ใช่ไหมครับ มันก็เหมือนเรืออะครับ ถ้าเราเอนไปอยู่ฝั่งหนึ่ง เรือมันสักวันหนึ่งอะครับ มันไปได้ มันไปได้ต่อได้ไหม? ไปต่อได้ แต่สักวันหนึ่งมันอาจจะจมลงได้ เพราะว่าเรือมันเอียงไปแล้ว
ค่ะ ถูกค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อา โอ้ เห็นภาพชัดเลยค่ะ เพราะว่าจริง ๆ มันก็ มันก็ถูกของคุณน่ะ ถ้าสมมุติว่า แล้วมันก็ต้องช่วยกันพายไปด้วยกันเนาะ เออ ทั้งสองฝั่งต้องนั่งคนละข้าง แล้วก็พายไปด้วยกัน อะไรอย่างเงี้ย มันถึงจะไปกันตลอดรอดฝั่ง อะไรเงี้ย ไม่ใช่ว่าเราไปเห็น เห็นดีเห็นงามกับเขา แต่เราไม่มีความเป็นตัวเราเองเลยอะ สุดท้ายพออยู่ไป นาน ๆ เข้าอะ เราก็จะกลายไปอยู่ในโลกของเขา แต่เขาไม่เคยกลับมาอยู่ในโลกของเราเลย อา ค่ะ
ถูกต้องครับ ถูกต้องครับ ใช่ครับผม ใช่ ๆ อยู่ใน ถูกต้องเลยครับ อันนี้ก็เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับผม ครับ เพราะว่าในการเป็นตัวเองอะครับ มันก็ วันนี้ก็ต้อง
อืม ค่ะ ค่ะ วันนี้ขอบคุณมาก ค่ะ
ขอขอบคุณมากเลยนะครับผม
ขอบคุณมาก ๆ เลย ค่ะ เช่นกันค่ะ ไว้มาคุยกันอีกนะคะ สวัสดีค่ะ
ครับผม เช่นเดียวกัน